Oye, fíjate que tengo ahorita estoy tratando de arrancar un nuevo negocio. Y, eh, quisiera saber cómo puedo, eh, saber, a ver si me puedes tú, este, recomendar algo. ¿Cómo saber si mi idea, eh, tiene un mercado real? Mi idea de negocio.
Primero ayúdame, ¿qué idea tienes? Para ver hacia dónde nos podemos mover.
O Okey, muy bien. Fíjate que estoy tratando de implementar un modelo educativo nuevo que tenga este, mm, que sea una alternativa al modelo tradicional, al modelo de de educación oficial. Y que presente la posibilidad de que los jóvenes, en lugar de esperar hasta que terminen, eh, todos sus estudios para poder solicitar algún n trabajo o algún empleo, ellos desde un inicio vayan, eh, preparándose, y y quizá, ah, despegando su propio negocio.
Okey, ¿y cuál es cuál sería tu idea de negocio? O sea, ¿dónde entraría la parte financiera, la parte digamos, dónde estarías tú entrando?
Sí, ¿do dónde cómo se podría monetizar eso? Este, pues mira, eh, la idea es, he estado investigando más o menos, cuál sería mi mi cliente ideal. Em, hablando con universidades, las universidades privadas de, digamos, de gama alta, que son las que, eh, cobran colegiaturas muy caras. Ellas, eh, tienen sus propias mecanismos para para generar esta esta dinámica. Las, eh, u universidades, eh, de paga, pero muy muy, este, em, de bajo, bajo ingreso, este sí, sí, sí, esas, eh, quizá, luego los papás sí pagan la la universidad, o los alumnos pagan su propia universidad, pero andan batallando porque, pues es, este, digamos que un esfuerzo extra para para sacar los estudios. A lo mejor el el donde yo podría entrar es con las personas que están, eh, ten recibiendo una univer una educación pública, un porcentaje de los que, mm ,tienen educación pública tienen todavía margen para dedicar un, digamos que un extra. Algo extracurricular para mejorar las posibilidades de los estudiantes. Y como que ahí es donde podría ser, este, la la, eh, idea, pero, este, pues, eh, quiero intentar a ver cómo puedo puedo validar esa hipótesis que tengo.
Ujú. Digamos estándar. Okey. Okey, y te gustaría o sea, ¿lo venderías como, eh, un un servicio adicional, membresía? ¿Qué qué opciones tendría tu cliente ideal para poder, eh, contratar tus servicios?
Bueno, eh, sería como una comunidad a la que sí tendrían ellos que tener una membresía mensual para poder, eh, estar en contacto con otras personas y llevar un proceso de crecimiento y de desarrollo de su proyecto, este, digamos que continuo. Entonces, sería una membresía donde pagarían ellos al mes una una, mm, pues, una mensualidad, y, eh, con esto tendrían acceso a la comunidad y a los re recursos y procesos que ofrece la comunidad.
Ujú. Okey. ¿Y de entrada ya cuentas con, eh, financiamiento inicial? O sea, ¿ya tienes los recursos para arrancarlo?
Eh, fíjate que, eh, no tengo todavía el recurso, pero sí tengo algunas personas que están interesadas en el proyecto, que pudieran ser las que, eh, mm eh, hicieran una ronda inicial de de inversión. Precisamente por eso necesito yo ubicar clientes y, eh, pues, llevar, digamos, este, mm, algunos prospectos que ya estuvieran dispuestos a a pagar para, eh, con ellos ya entablar las pláticas necesarias para lanzarlo, quizá, eh, a principios del año que entra.
Okey. Okey, okey. Pues mira, primero te recomiendo que <clears throat> busques bien y estructures bien, los planes que estarían haciendo, y qué conlleva cada uno de los planes. Si es que vas a tener planes más accesibles, a lo mejor, otro plan, llamémoslo, Premium, ¿no? Para ir costeando también, eh eh, digamos, todo este to todo este plan, y este club, ¿no? Que pareciera un un como un club, eh, donde pueden contar con recursos, y donde pueden hacer, este, lo que se le llama, networking, ¿no?
Sí. Ujú. Claro.
Y que b que que asistas a las universidades, ¿no? Que busques ir, a este tipo de universidades, y a lo mejor La verdad es que, el el estudio de mar de mercado, más preciso, podría ser encuestas, ¿no? Podrías hacer encuestas de alguna forma, eh, con con pruebas aleatorias.
Ujú. De acuerdo.
Y y preguntar también, cuál sería el margen. Porque a lo mejor, sí están dispuestos, pero, están dispuestos a pagar menos, de lo que tú consideras, ¿no? O de lo que realmente cuesta, a lo mejor. Y y a lo mejor, eso lo hace, un un negocio, no rentable. Creo que es una muy buena idea. Creo que es una muy buena estrategia, también. Y definitivamente, lo que lo que ayude, a romper ciclos, ¿no? Ciclos negativos. Creo que siempre va a ser una buena idea. Lamentablemente, no siempre es rentable. Entonces, sí te invito, a que cuides mucho ese detalle, que a lo mejor, e eh, lo veas como una combinación de, mm, eh, negocio, junto con, a lo mejor, un poco de altruismo, ¿no?, de cierta forma. Y que de igual forma, a lo mejor, sobre la marcha, se puede ir fondeando, por los mismos, eh, digamos, casos de éxito, que vayas teniendo. Y entonces eso sería ideal.
De acuerdo. Ujú. Claro. Ujú. Ujú. Claro. Claro, sí, este, en ese sentido, creo que em, ahorita que que hablabas de un club. Creo que también puede Una de las alternativas que podría ser, eh, es buscar asociaciones, o o grupos de, por ejemplo, de, mm, el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores, o así. Tienen ellos, luego apoyos, y pueden dar a lo mejor, becar a jóvenes, que pudieran tener ese-ese interés, ¿no? Este, mm, personas que apoyen a la educación, y que pudieran darles ese ese mm, pues, eh, mm, proyecto extra curricular, para que ellos puedan ir desarrollando su su empresa, ¿no? Pero sí creo, que, tienes razón. Habría que validar, a través de de preguntar, directamente a los posibles clientes, eh, la posibilidad de que Bueno, primero que valoren, cuánto podrían, ellos, eh, considerar, que cuesta algo así. Y si están dispuestos, o podrían, eh, pagarlo, ¿no?
Ujú. Claro, y también es importante que una vez, que que veas, que sí puedes arrancar, y que tienes, digamos, el mercado, la capacidad y el financiamiento. Que que planees estrategias correctas, para hacer entender, también, que lo que estarían haciendo, sería una inversión, tanto en su futuro, como en su desarrollo profesional, y no un gasto, ¿no? Creo que eso, también sería importante. Que en algún momento, buscaras plantearlo, de la mejor forma, para, justo, no lo vean como un gasto, y e incluso, puedan tener apoyo. No sé, a lo mejor hasta de de de la red de apoyo, con la que, los estudiantes cuenten.
Ujú. Claro. Claro, creo que sí. Sí, esa parte va a ser muy muy importante. Este, mm, <clicks tongue> no sé, a lo mejor, ahorita que lo lo estoy platicando, fíjate que, me voy dando cuenta Quizá, yo estoy dando por sentado, también, este, que los las universidades privadas, que tienen oportunidad, de pagar sus estudios, eh, quizá, ellos podrían ser, eh, mm, las mismas universidades, estar abiertas, a que se dé una especie de de taller, o de espacio de Digamos, am, que se añada al a las actividades, que ellos hacen. Estaba, ahorita, que te decía, que había, mm, algunas instituciones. Podrían ser las mismas universidades, que lo ofrezcan, como un módulo extra, o como una clase extra, dentro de la misma universidad, para que, em, ah, complete su su dinámica, ¿no?
Claro. Eso eso está super bien. Porque lo estás planteando también, no sólo, como como el llamamos club, sino también, como una opción alternativa, un poco más fácil, y de y de acceso, también para para los chicos. Pues mira, yo te recomiendo, que busques ideas, que vayas a las universidades. Que investigues, a lo mejor, también, cuál es el margen, dispuestos a pagar. Porque es una realidad, que en esa, eh, época, ¿no? En esa edad, no solemos pensar mucho, en ese tipo de de inversiones, y pensamos más en gastos, ¿no? Entonces, también valdría la pena, ver cómo está. Y a lo mejor, que tu acercamiento, no sea con los jóvenes, sino con la escuela directamente, como comentabas.
Ujú. Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Creo que ese va a ser Me estás, este, digamos, dando mucha luz, en la cuestión de de, por dónde puedo caminar, para encontrar, mm, pues, clientes potenciales, que que que, mm, entiendan la necesidad. Que estén dispuestos a pagar, y que tengan, además, la capacidad de pago. O, eh, alternativas para poder, en su caso, este, ofrecerles alguna algún apoyo, a través de una institución, o de alguien. Creo que, eh, me da mucha luz, lo que me lo que me comentas. Eh, te agradezco mucho, por por escucharme. Darme la oportunidad de de platicar, y verbalizar. Y creo que sí, va a ser muy útil el el enfoque, que me acabas tú de proponer.
Me da gusto que encontraras útil mis comentarios. Recuerda que siempre, eh, puedes acudir a mí, para lo que necesites.
Sí. Pues, te agradezco mucho. Este, y deseo que tengas un excelente, resto del día.
Muchas gracias. Igualmente.